Ah, aku mau cerita deh. Jadi kan aku tuh kerja di bidang desain dan ilustrasi gitu ya, jadi memang bekerja di bidang kreatif. Nah, jadi kan kalau di bidang kreatif itu kan pasti menuntut aku untuk selalu berkreasi gitu, hal-hal yang berhubungan dengan desain, dengan gambar dan seperti itu. Nah, kadang tuh aku ngerasa kalau orang tuh udah bilang ya kalau karya yang aku buat itu udah bagus nih. Nah, tapi jujur kalau aku pribadi, aku ngelihat karya aku tuh kadang merasa selalu kurang cukup gitu kayak rasanya ini masih jelek di mata aku sendiri gitu dan aku, mmm, merasa aku nggak layak mendapatkan pujian itu karena ya aku ini belum apa-apa gitu. Nah, sebenarnya rasa kayak gitu tuh wajar nggak sih, Kak?
Hmm. Mmm, o Hmm hmm. Hmm. Mmm. Mmm. Aku dari, cerita yang kamu, eee, sampein barusan, itu perasaan yang wajar kok. Aku asa, eee, pada umumnya ya setiap orang yah kalau dia, eee, ya dia mencebur sebua eee, suatu bidang itu pasti ada yah fase seperti itunya gitu. Merasa mungkin kurang percaya diri atau merasa karyanya kurang baik, eee, daripada yang lain gitu. Itu sangat wajar banget, bahkan kadang-kadang itu kita butuhkan. Aku, eee iya kita butuhkan yah untuk memacu, eee, diri kita lebih baik lagi gitu kan. Nah cuman hmm, nah cuman aku, eee, pengen tau nih sejauh mana kamu, eee, kamu menempatkan perasaan itu gitu. Maksudnya apakah itu jadi sampe mengganggu kamu ataukah itu, eee, iya di di di posisi yang masih positif gitu artinya dengan kayak gitu kamu terpacu untuk lebih baik lagi. Nah itu kalau dari kamu sendiri gimana?
Hmm. Mmm, hmm. Hmm, gitu ya. Hmm. Hmm. Nah. Nah, kalau ini udah berurusan dengan kerjaan yang harus aku selesaikan misalkan kayak kerjaan di kantor atau kerjaan pesenan, biasanya sih aku selalu mengusahakan untuk selesai gitu ya untuk kerjaannya, walaupun ya meskipun dalam hati itu rasanya masih jelek gitu rasanya belum cukup. Nah, tapi yang sering jadi masalah itu adalah jika aku pengen membuat sesuatu yang untuk diri aku sendiri sih. Biasanya, eee, misalkan aku membuat portofolio desain untuk diri aku sendiri dan aku tuh ngerasa, eee, ini tuh nggak pernah bisa bagus gitu. Jadi aku mungkin karena ngelihat referensi juga ya dan mungkin dari gambar dari orang lain yang, "Wah, udah bagus banget nih gambarnya." Tapi kalau aku melihat, eee, gambar itu terus aku melihat hasil yang aku udah buat, wah rasanya kayak kayak jadi putus asa gitu. Kok aku nggak bisa-bisa ya kayak gitu? Kok rasanya aku tuh kayak, ya nge-stuck aja di tahap ini, nggak berkembang gitu. Jadinya akhirnya aku aku sering banget akhirnya itu nggak menyelesaikan karya yang udah aku buat itu, karena aku udah merasa frustrasi neng udah merasa putus asa dengan karya itu. Jadi akhirnya karyanya nggak selesai dan akhirnya aku malah jadi berlanjut ke bikin karya berikutnya yang akhirnya nggak selesai juga gitu. Jadi siklusnya bisa dibilang kayak berulang, gitu sih Kak.
Kamu ngerasanya, mhm. Mhm. Mhm. Hmm. Mmm, oke. Mhm. Hmm. Mhm mhm mhm. Oke, berarti, eee, kalau aku sep sepenangkapan aku tadi, eee, akhirnya bukan e karena perasaan itu ya, karena m kamu merasa seperti itu, kamu bukan menyelesaikan tapi mengalihkan mungkin ya, mencoba, eee, buat karya lain, tapi karena kamu belum bisa, apa ya, keluar ya dari pikiran seperti itu, akhirnya juga nggak selesai juga, gitu ya, yang yang biasa terjadi sama dirimu. Hmm, he tapi di satu sisi, kamu, eee, sebetulnya kalau berhubungan dengan pekerjaan kamu merasa nggak ada masalah, gitu. Gimana tuh kalau, eee, kaitannya dengan pekerjaan? Apakah kamu pernah merasa juga, eee, setidak percaya diri itu, gitu? Ataukah memang ini case-nya hanya di, eee, ekspektasimu terhadap dirimu sendiri aja, gitu? Artinya karya-karya yang memang, eee, pengen dengan bebas kamu bikinlah.
Mhm. Mhm. Betul. Iya. Mhm. Hmm. Nah, jujur kalau untuk kerjaan mungkin kayak yang aku bilang tadi sih, karena kan namanya juga kerja ya, kalau aku nggak selesai kan, eee, tuntutannya malah jadi ribet, gitu ya, ke depannya. Banyak orang yang mungkin nggak sesuai, gitu kan, dengan client aku, nggak menerima hasil yang dia mau. Nah, cuma memang kalau untuk kerjaan, aku, eee, maksain diri sendiri untuk bilang, ya mau nggak mau harus selesai, gitu kan, karena, eee, aku merasa itu udah bagian dari tanggung jawab, meskipun ya, eee, ketika selesai pun aku tetap merasa sebenarnya itu, eee, aku nggak puas gitu, dengan hasilnya, gitu. Cuma daripada itu nggak pernah selesai dan malah ekspektasi orang jadi nggak selesai kan, Kak, kalau dari nggak selesai kan itu lebih parah ya, jatuhnya, daripada selesai tapi jelek, gitu. Nah, jadi aku tetap selalu berusaha untuk, eee, ya udahlah, ini udah selesai, aku kasih aja ke client aku. Tapi ya balik lagi, mungkin dari dari dalam diri aku tuh, merasa ya itu, selalu merasa nggak cukup gitu dan selalu mungkin membandingkan diri aku dengan hasil orang lain yang wah, dia nih kayaknya belajarnya lebih cepat, tapi hasilnya lebih cepat bagus juga. Sementara aku yang merasa udah udah lebih lama nih, udah lebih duluan mencoba di bidang ini, tapi ya gitu-gitu aja, gitu sih, Kak.
Mhm. Mhm. Oke. Oke, mhm mhm. Mhm mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mmm. Iya iya iya. Tapi eee, di apa ya, di era yang orang berlomba-lomba ya untuk jadi lebih baik ya, untuk terlihat lebih baik sa e saat ini bagiku perasaanmu itu ya yang merasa masih kurang sempurnalah, yang apa ya, belum cukup sempurna itu, eee, itu enggak semua orang lah bisa ngerasain kayak gitu ya. Jadi sebetulnya di di satu sisi itu perasaan yang dibutuhkan banget, enggak semua orang bisa ngerasa kayak gitu, gitu. Bahkan kan yang bahaya juga kan kalau over confi confidence ya kalau merasa eee, karyanya udah paling baik, eee, tapi kenyataannya enggak. Nah, kamu sebetulnya udah punya tuh bekal itu gitu ya, untuk, eee, untuk bisa menghasilkan karya yang yang bagus gitu dengan, eee, tadi mental apa ya, pembelajar seperti itu gitu, eee merasa terus ingin lebih baik. Nah, eee tapi ak aku jadi ini nih jadi pengen tahu juga, ada enggak, eee kalau kamu ngerasa itu akhirnya cukup mengganggumu, ada enggak sih, eee, sebab awalnya gitu, apakah pernah ada yang, hmm <tsk> apa ya, mengomentari dengan cara yang kamu kurang suka ya tentang karyamu ataukah epang emang memang itu terjadi di dalam pikiranmu sendiri aja gitu? Artinya, eee, dialogmu dengan diri sendiri gitu kan? Eee, yang akhirnya buat kamu, "Ah aku har harusnya bisa nih lebih bagus daripada ini," gitu. Eee ada enggak triggek eee trigger awalnya gitu atau sebab awalnya kamu ngerasa akhirnya, eee, ag agak kurang percaya diri lah mungkin ya. Gimana tuh?
Mmm oke. Iya sih. Hmm. Oke. Hmm. Hmm, hmm. Oke, jadi kalau sebab awal sih, eee, lebih banyak sih memang dari diri aku sendiri sih ya yang men trigger. Aku pernah coba kasih lihat karya aku ke mungkin teman yang menekuni bidang yang sama, serupa dan jujur malah itu sebenarnya membantu sih. Karena mereka tuh ngasih kritik tapi kritiknya itu, eee, membangun gitu. Jadi malah aku bisa improve dari kritik yang mereka kasih itu dan jujur aku merasa terbantu sih dari situ. Nah, cuma memang yang bermasalah yang sering men-trigger adalah ketika aku membandingkan apa yang aku buat itu gak sesuai dengan ekspektasi aku bahkan lebih jelek daripada yang aku mau gitu, yang idealnya, seperti itu. Nah, kira-kira kalau untuk seperti itu, baiknya gimana ya Kak, ya, apakah aku harus, eee belajar lebih banyak lagi? Atau mungkin ini sebenarnya lebih ke arah aku tuh lebih, "Ya udah lebih pede aja," gitu sih.
Hmm, mhm mhm. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Oke. Mhm mhm. Hmm. Mhm. Mhm mhm. Eee aku juga m mau tahu deh, kalau kamu sendiri nih antara pujian dengan kritikan kamu lebih bisa, eee, dirimu lebih nyaman di ya apa, di mana gitu? Apakah dikritik atau dipuji malah?
Nah, kalau untuk kritik dan pujian, eee, sebenarnya, eee, tergantung sih ya karena kalau pujiannya, eee, mungkin kan ada kadang pujian orang yang bisa muji secara singkat ada yang mungkin pujiannya dia menjelaskan nih secara detail apa yang dia suka gitu dari karya yang aku buat itu. Kalau misalnya dia memujinya dengan secara detail mungkin aku bisa lebih nangkep kali ya apa, apa sih yang sebenarnya membuat karyanya itu bagus dan mungkin aku bisa jadi terima. Nah, terus kalau soal kritik, eee, ini juga beda sih ada kan ada kritik yang membangun dan ada kritik yang nggak membangun. Jujur kalau kritik yang nggak me menjatuhkan itu aku bisa filter sih apalagi kritik dari orang lain karena menurut aku nggak relevan gitu kan. Nah, yang nah tapi kalau untuk kritik yang membangun itu aku justru malah lebih senang sih karena kritik yang membangun kan itu ibaratnya aku jadi mengetahui kalau, "Oh jadi ternyata ini bisa dikembangin di bagian ini nih," misalnya kalau di ga bagian gambar ya contohnya mungkin, eee, gambarnya kurang kontras mungkin bisa dibuat lebih kontras supaya lebih menonjol gitu gambarnya. Nah, itu aku justru senang sih kalau dikasih kritik yang membangun karena aku rasa aku bisa belajar dari situ. Nah, itu paling kayak gitu ya.
Apa tuh? Oke. Menjatuhkan. Heeh heeh. Hmm. Hmm hmm. Oh. Hmm. Wah yah, hmm. Wah itu, eee, apa, eee, nggak banyak juga ya, yang, e orang yang bisa menerima kritik dengan cara kayak gitu, gitu itu satu prestasi sih menurutku ya. Itu, eee, iya itu sat kebaikan yang yang bisa, e buat kamu tuh memacu dirimu terus ya untuk improve gitu. Nah tapi untuk yang, eee, nah itu kalau kalau nggak bisa kalau, eee, nggak ditepatkan sesuai dengan tempatnya ya itu, j justru bisa jadi bumerang ya ter e buat diri kamu akhirnya, pekerjaan yang kamu geluti atau karya yang lagi kamu rintis itu nggak selesai karena kamu kurang puas. Nah mungkin, di sini perlunya kamu membangun, eee, apa namanya, langkah kecil mungkin yang bisa terukur gitu. Artinya, eee, ya syukur lagi kalau kamu bisa dapat feedback gitu dari dari, eee, hasil hasil kerjamu di jangka yang pendek gitu ya, misalnya ada orang yang bisa reviu yang kamu yang kamu e orang itu bisa kamu, eee, yang ka yang kamu pandang gitu, eee, lebih baik daripada kamu. Jadi dengan langkah-langkah kecil itu ya, eee, seperti kamu juga mengerjakan, eee, pekerjaan gitu, ada karena ada tuntutan, e jadi ada satu titik yang, eee, berusaha kamu capai dulu gitu. Eee, terlepas dari apapun, eee, hasilnya gitu. Eee, ya aku rasa itu, eee, mudah-mudahan bisa jadi langkah yang, e baik ya buat, eee, secara bersamaan percaya dirimu tumbuh gitu. Karena, eee, iya, eee, sangat jarang ya orang seperti kamu gitu bisa berpikir seperti itu. Aku rasa tinggal rasa percaya diri kamu dikuatkan toh kamu aja udah udah bisa berhasil dapat klien, udah bisa, eee, pekerja kamu udah diandelin ya de eee, o oleh beberapa perusahaan itu kan tanda bahwa karya kamu tuh bagus gitu, karya kamu tuh baik gitu. Ya langkah baiknya kalau kamu bisa, mmm, cukup bisa menghadapi dirimu untuk lebih, eee, tadi, lebih bebas explore, mmm, sampai kamu lihat a hasilnya gitu betul-betul itu pasti kalau s sa kamu sampai di titik itu, eee, aku, aku rasa kamu akan, eee, happy banget gitu akan bahagia. Nah gimana caranya mudah-mudahan langkah kecil itu bisa ngebantu kamu gitu, <smacks lips> untuk, eee, improve hmm hmm.
Oh, iya ya. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Ah iya. Oke. Mmm hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Iya sih. Ah, iya sih bener banget yang hmm bener banget yang kamu bilang tadi mungkin nanti aku akan coba, eee, mungkin cari kumpulin feedback kali ya dari temen-temen terdekat yang bisa bantu aku juga. Makasih banyak loh tapi buat masukannya tadi ya.
Sama-sama sama-sama sukses ya. <chuckles> Bye.